Hareket ve egzersizi günlük hayatında nasıl sığdırıyorsun?
Yani aslında sığdırmak zorundaymışım gibi bir yöntem de izliyorum diyebilirim. Çünkü çocukluğumdan gelen bir alışkanlık oldu böyle hareket etmek, spor yapmak benim için. O yüzden artık böyle şey, eee, hani günlük hayatıma sığdıracağım bir şey değil, sığdırmak zorunda olduğum alışkanlığım oldu olan bir şey diyebilirim hareket etmek için.
Tamam. He. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani spor yaptığından bahsettin. Hani, eee, genelde hareketlerin hani, spor üzerine mi yoksa mesela böyle bir, eee, ev işleri bile bir hareket sonuçta. Ne bileyim, böyle yürüyüş bile hareket. Hani aktif spor hayatın var mı?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet, aktif spor hayatım var. Yani ben, eee, ya şöyle söyleyeyim, bir yaklaşık 6-7 yaşından beri aktif bir spor hayatım var benim. Eee, çünkü ya çocukluktan beri işte yüzmeyle başlayan bir serüven, sonrasında işte dövüş sporlarına evrildi, sakatlandım, fitness'a evrildi gibi derken, ya, böyle sürekli hayatımın bir evresindeydi zaten spor. Hani hep bir yeri vardı. Eee, şu süreçler biraz yoğun olmasına rağmen böyle, eee, sporumu sürdürmek istiyorum. Bazen zorlanıyorum yeri geldiğinde ama onun için de mesela kendi çapımda farklı yöntemler denemeye başladım son zamanlarda.
Hı. Hımm. Harika. Hı hı. Harika. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. He he. Süper. Mesela, eee, şimdi, eee, hani "dövüş sporları" dedin, "yüzme" dedin. Yani bunları devam ettirebiliyor musun? Ettiremiyorsan yeni taktiklerin, yeni sporların nedir? Ya da, eee, kendince "Bir şeyler buldum." diyorsun. Onlar nedir? Onları da öğrenebilir miyim?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, şöyle aslında, yüzme benim hayatımın bir evresinde özellikle hani spor olarak yaptığım dediğim bir dö evreydi sadece. O da eee, hani hep öğrenmek için, eee, bir ya, böyle 2-3 bir serüvendi. Sonrasında, hani, öğrendikten sonra böyle, eee, ya, iyi şekilde yüzmeye başladıktan sonra zaten artık çok da ihtiyaç duymadığım bir şeydi yüzme benim için. Çünkü zaten sahil kenarında büyüyen bir çocuktum ve hep denize bir erişimim vardı. Eee, o yüzden artık hani onu spor yerine, eee, keyfî olarak yaptığım bir şeye evrildi ve o noktada zaten aslında dövüş geçiş yaptım ben.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. A, ne güzel. Hı hı. Anladım.